À, thật ra thì, ờ, cái này thì nó đã xảy ra rồi. Bởi vì thực sự là mình đã xin mình đã xin chuyển team rồi mà, và hiện tại là mình đã được sang team khác, tai team mới để làm việc rồi, cũng chắc là cũng khoảng mới vài tuần nay thôi <tsk> nên là nên là mới bỡ ngỡ. Đó, và cái điều mà mình cảm thấy khó khăn nhất thì chắc là t ờ, về cách giao tiếp và con người ấy, về về cái việc quản lý ở team mới này. Bởi vì nói thật là công việc thì, ờm, từ cái lúc mình ra trường đến giờ công việc của mình nó nó luôn luôn tiếp xúc với những cái vấn đề mới, những cái mảng mới mà mình luôn luôn phải nghiên cứu, cho nên là, ờ, khi mà sang với team mới này này l phải làm với một cái cũng khoản việc mới, cờ mảng mới thì mình không hề mình cũng cảm mình cũng dự liệu trước cái được cái vấn đề đấy rồi và mình luôn chuẩn bị một cái tinh thần đấy là mình sẽ luôn luôn học hỏi và mình sẽ luôn luôn phải chủ động nghiên cứu. Đó, thì công việc nó là một cái khó khăn thôi, thế nhưng mà mình cảm thấy là cái cách giao tiếp và cái cách mà quản lý, ờ, của trong team ấy và giữa cấp trên với cấp dưới thì nó khá là khá là gây bỡ ngỡ cho mình ấy.
Ưm hừm. M hiểu. Ừm. Ô kê, thế thì, ờ, mình cũng hiểu, hoàn toàn hiểu cái tâm trạng hay là cái, à, hoàn cảnh mà bạn đã, ừm, trải qua trong cái thời gian vừa qua đó. Thì trong thời gian đầu này á, thì bạn cũng có thể, gọi là, quan sát, gọi là, hơi quan sát nhưng mà quan sát có chủ đích nha, những cái phong cách của sếp hay là những cái nhân viên trong cái nhóm mới của bạn để mà nhận ra là họ đang quan tâm nhất với điều gì. Thật ra nha, mỗi cái đội nhóm hay là mỗi cái người quản lý sẽ có một cái cách quản lý khác nhau. Có người á thì kiểm soát chặt, có người thì trao quyền cho mọi người có thể tự do hơn, hoặc là có người thì khó bên ngoài thôi nhưng thật ra là bên trong người ta cũng rất là dễ chịu. Cho nên là bạn có thể là tự nhìn nhận bằng cái cách là bạn tự quan sát để bạn có thể nhận ra là cái cách nào có thể là phù hợp nhất cũng như là đối xử tốt nhất với cái người sếp này. Nếu mà bạn thân với những cái người đồng nghiệp trong cái nhóm kinh tế này đó, thì bạn cũng có thể nói chuyện nhiều hơn cũng như là thân thiết với họ để mà hiểu rõ được cái phong cách của sếp bạn để coi là, ừm, người sếp này đang muốn gì, đó, về ừm, có thể là sếp đang ưu tiên cái hạn nộp nè, ưu tiên cái chất lượng hay là ưu tiên cái sự chủ động của bạn chẳng hạn. Bạn cứ khai thác tất cả những gạch đầu dòng đó ra để bạn biết thêm. Thì khi mà bạn biết rất là rõ về cái gì đó rồi đó, thì mình tin là ngoài cái mà kỹ năng mà bạn đã học ở trên trường đại học bạn khai thác được tốt, thì nếu mà bạn hiểu được nhu cầu của sếp thì bạn còn, ờ, thể hiện tốt ở công ở cái nhóm này nữa. Thì bạn thấy là cái việc tìm hiểu như vậy thì bạn thấy có khó với bạn hông bạn?
Ừm. Ừm, ừm. Ừ. Ừm. Ờ, vậy hả? À, hợp lý nha. Ừm. Ừm. Ờ, mình hiểu rồi nha. Ừm. Ừm. Ừm. À, ô kê, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, hiểu nha.